Guarda, parlando di film, ehm, c'è un film che ti fa tornare indietro nel tempo con la mente?
Sì, ehm, assolutamente. Allora, ti dico, i film di Fellini sono quelli che mi riportano indietro, davvero. Sai, sono in bianco e nero, quindi sono film vecchi e quelli mi portano sempre indietro, ma ricordo un film italiano, ehm, di Tornatore che si chiama "La leggenda del pianista sull'oceano", che è stato uno dei primi film che ho visto e mi hanno fatto commuovere.
Mh-mh. Mhmm, capito. Quindi
Perché mi sono immedesimata nel nel personaggio principale.
Okay, raccontami di più di quest'ultimo film che mi hai ehm, mi hai citato.
Ehm, sì, allora, praticamente questo signore, ehm, di origine nord ehm, di origine africana, però americano, ehm, trova una cassetta su una nave da crociera bellissima. Lui lavorava come macchinista, quindi, uhm, buttava praticamente il carbone dentro i motori della nave. Trova questa cassetta con un bambino dentro
Okay. Mh-mh. Ah.
e decide di tenerlo sulla nave con lui.
Okay.
Quindi, praticamente, tutte le persone della nave, fra virgolette, "adottano questo bambino". Quindi i cuochi gli fanno da mangiare, le signore delle pulizie se ne occupano, insomma, tutti gli vogliono bene. Ma questo bambino non ha documenti, quindi il capitano della nave, ad ogni porto, lo fa nascondere perché la l'immigrazione sale sulla nave a controllare, quindi il bimbo si nasconde. Finché un giorno questo bambino scopre di avere un talento fantastico per il pianoforte e si mette a suonare perché lui andava a spiare la sala da ballo la sera, no?
Mh. Eh sì, eh. Mh, okay.
E con l'orecchio musicale o qualche dote nascosta diventa il pianista della nave.
Ah!
Ah, <chuckles> solo che non scende mai dalla nave.
Okay, quindi è lì.
Cioè, lui praticamente il suo mondo è lì. Ehm, più e più volte, da grande prova di scendere dalla nave e non ci riesce, cioè arriva a metà della scala e torna indietro ogni volta perché ha paura.
Mh.
Ehm, poi, vabbè, insomma c'è tutta una storia molto, molto bella e diventa il migliore amico del trombettista di questa nave. Poi racconta, poi, tutta la storia perché si innamora anche, su questa nave, di una ragazza che ha incontrato una volta, compone musica e prova anche andarla a cercare, quindi si fa il cora si fa coraggio, ma poi deluso ritorna su questa nave e non si sa che fine abbia fatto.
Mh, interessan
Quindi sì, eh! Ehm, il libro da cui è stata tratta la storia si chiama 900.
Okay.
E e il film, ehm, appunto, si chiama "La leggenda del pianista sull'oceano". È un film bellissimo! Ehm, dura anche tanto, ma di un regista italiano che è Tornatore, che è quello che fatto No "Nuovo cinema paradiso", ha fatto "Baarìa", ha fatto "Malena", ha fatto un sacco di film molto, molto belli. E la prima volta che l'ho visto, l'ho visto in videocassetta, attenzione. <chuckles>
Mh. Addirittura! Quindi parliamo di un po' di tempo un po' di tempo, fa ecco.
Sì, era un piccolo microbo e l'ho visto in videocassetta e mi ricordo
<chuckles> Quali sono le le sensazioni che hai avuto quando l'hai visto?
Ah! Bellissima perché le musiche sono molto, molto belle. Quindi, diciamo, dal dalla musica a i personaggi. Tim Roth non è un attore abbastanza famoso, è lui che fa il pianista. Ehm, proprio anche tutti i personaggi s sono scelti con cura in quel film. Quindi è proprio t'immedesimi, ehm, subito nel personaggio e poi lui è tanto carino, buono, non conosce cattiveria. Ehm, è proprio un bel film, una bella fa sì, infatti. Perché lui vede conosce solo il bello, no, delle persone perché lì sono diverti sì, infatti.
Mh. Senza malizia in un certo se mh, capi Conosce solo quella nave a Bello. E e guarda, ehm, parlando di fi di film in ques di questo film, specificamente parlando, ehm, uhm, diciamo che, mi hai raccontato la trama. Non è una trama molto solita, no, da da vedere in giro e se pe specialmente per quei tempi in cui è uscito, ehm, quindi, secondo te, ti ha colpito perché era originale come cosa oppure ti ha colpito perché, appunto, ehm, la musica era bella, il personaggio era fatto bene, oppure proprio il fatto che, ecco, ci fosse questo ragazzo che cresceva in una nave, non poteva mai scendere, quindi era una cosa nuova, cioè quale delle 2 cose ti ha colpito di più?
Mh-mh. No. Beh, forse, la storia uhm, penso che m'abbia colpito la storia del personaggio perché noi, molte volte, non riusciamo al tro a trovare il coraggio di fare qualcosa.
Mh-mh.
E e lì proprio dici: "Ma dai, ma scendi, cosa ti può capitare? Al massimo, non ti piace il posto in cui sei, no?" Però questo volersi distaccare da dove è nata, dove è cresciuto al restare al sicuro però con con tanti desideri non non espressi, è molto forte, questo contrasto. Poi vabbè, le musiche sono di Morricone, quindi cioè non <chuckles> Sì, sì, sì, sì infatti. <chuckles>
Mh. Ah okay, quindi abbiamo anche un alto livello di colonne sonore e quant'altro. Ehm, ci sono delle dei dialoghi, uhm, delle immagini, delle riprese molto particolari che, quando le senti o le vedi, ti catapultano proprio in quel posto, in quella nave insieme a quel personaggio? Oppure, in generale, ecco, non è un film a cui ci pens ci pensi continuamente, ma, ecco, ehm, ti fa sempre tornare indietro nel tempo?
Ma, ehm, c’è una una particolare scena, perché poi lui diventa famoso come pianista, perché tutta la gente che prende questa nave, compreso i migranti, perché fa la traversata dell’oceano, quindi tutte le persone che vanno lì riconoscono che la sua musica sia stupenda. Quindi c’è un pianista jazz famosissimo americano che decide di prender la nave per sfidarlo a una gara di piano.
Ah okay. Mh-mh. zionale, okay. Ah no, vabbè! Ha vinto lui?
E lui è modestissimo. Sì, ma lui è super modesto, capito? Quindi, quando vede questo pianista è felice, no? Perché lo guarda suonare così, poi il pianista comincia un po' a rispondergli male, a trattarlo male e lì c'è la sua grandissima rivincita ed è stupendo. <chuckles> Sì, mi fa troppo ridere, cioè, pensare a quella scena, bellissima. Poi lui, quando c'è il mare mosso, slega praticamente toglie i fermi dal piano che ha le ruote e e suona mentre mentre il piano si muove nella sala. È bellissimo.
Mh-mh. Con Ah! Che co che uhm, dev'essere sicuramente una bella, ehm, ripresa, no, da vedere su uno schermo. Il fatto che lui continui a suonare con il mare che si muove e lui che si muove, no, seguendo il movimento delle onde. Sicuramente non è una cosa, mhmm, vista spesso, ehm, quindi molto originale.
Sì. Sì. No, ma penso che sia sai, quei film italiani dove, magari, il regista ha già vinto un Oscar, perché con Nuovo Cinema Paradiso, questo aveva già vinto, questo regista, quindi, diciamo, è il secondo il film dopo è passato in sordina. Invece, ehm, per assurdo, se tu li vedi tutti e 2, è molto più bello 900, cioè questo questa leggenda del pianista. È molto più bella che Nuovo Cinema Paradiso, però è passato un po’, così, mhmm, in silenzio, no? <scoffs>
Mh-mh. Mh ...kay Ascolta, mhmm, parlando del personaggio principale, no, ehm, che a te è tanto piaciuto, ehm, tu lo definiresti più un personaggio “a tutto tondo”, tra virgolette, cioè che possiede profondità psicologica e che si evolve nel corso della storia, perché noi l’abbiamo visto quando era piccolo, ma il suo carattere fa delle scelte oppure, in un certo senso, mhmm, pre cambia punto di vista? Oppure è un personaggio, sostanzialmente, piatto, ovvero che, comunque, rimane con un solo tratto, ehm, idealista o i mhmm, di ehm, di personalità?
Sì. Sì? Sì. No, guarda, lui è splendido. Ti dicevo, non conosce non conosce la cattiveria, quindi lo vedi proprio che ci rimane male, no, quando le persone, magari, reagiscono in un modo che lui non si aspetta o sono un po' cattive, uhm, però gli sa rispondere. Nel senso, è molto sincero, anche. E, quindi, dà delle risposte che, sai, noi, magari, non c'azzardiamo a dare quelle risposte perché, ehm, siamo fatti di tanta più morale rispetto a lui. Invece lui è molto pulito. Schietto, pulito, senza malizia, è splendido. Però dentro penso che ogni persona possa fare suo quel personaggio perché, in qualche tratto, noi gli somigliamo.
Ah, okay. Mh. Proprio schietto. Mh, interessante. In che senso in qualche tratto noi gli somigliamo? Cioè, ci sono dei dei punti in cui tu ti rivedi?
Beh Beh sì, penso che tutte le persone a un certo punto della loro vita arrivino a un bivio dove devono prendere una decisione importante, magari non hanno il coraggio di farla. E gli salgono mille paure no, come faceva proprio il protagonista. E e sai secondo me, quando lo vedi ehm avere quelle paure dici: "Anch'io ho quelle paure", magari in altri ambiti, magari ho paura per di di non so cambiare casa, andare in un'altra città, affrontare un lavoro nuovo, no, s e ti senti proprio uguale a lui. Quando lui comincia ad avere queste paure tu riesci a rispecchiare almeno una delle tue paure nelle sue.
Mh-mh. Ah, vero, sì. Mh-mh. Mh-mh. Ehm ti ha ti ha aiutato il rivederti inso n nel personaggio, ehm potresti dirmi il nome di questo personaggio? Non so se lo hai
Ah, sì! Allora il personaggio si chiama J.T. Lemon 900 perché devi sapere che è stato trovato in una cassetta di liquore limoncello fatta negli Stati Uniti, quindi la cassetta c'era scritto sopra J.T. Lemon, che era il probabilmente il nome del liquore e e 900 era scritto sulle bottiglie quindi il bambino l'hanno chiamato sì, il bambino l'hanno chiamato così. Esatto.
Okay, J.T. Lemon. <chuckles> <chuckles> Okay quindi ha preso il nome ha preso il nome del della bibita. Okay e quindi diciamo chiamiamolo J.T., J.T. ehm, ahm, diciamo che ti ha aiutato in un certo senso a vedere d degli aspetti della tua vita in maniera differente, ti ha insegnato qualcosa oppure ecco, rimane in un certo senso sempre un personaggio, ehm, di finzione no, di cinema?
Sì? Certo. No, mi ha aiutata a guardare le cose con più poesia perché le cose che spesso diamo scontate, viste attraverso i suoi occhi hanno una poesia diversa. Quindi penso che mi abbia aiutati in in quel senso ne in un momento di crescita ho cominciato a guardare, ehm, il sentimento dell'amicizia come il sentimento dell'amore in in maniera più poetica rispetto magari come come pensavo che fossero.
puntate. Okay, okay interessante. E, mhmm, se adesso tu dovessi guardare questo film, mhmm, oggi no, quindi con le situazioni il tuo la tua personalità, il tuo carattere di oggi ci sarebbero dei cambiamenti, lo rivedresti con lo stesso impatto
Sì.
lo consiglieresti a una persona più giovane di te? Uhm a che tipo di persona la consiglieresti? Ecco.
Beh allora io, ehm, beh se lo riguardassi oggi ne sarei felice, perché comunque, ehm, penso che i film molto belli, ehm, quelli un po' che hanno fatto la storia del cinema, guardati e riguardati ogni volta ti danno qualcosa in più quindi mi piacerebbe esatto magari riesci a cogliere quel dettaglio che al primo alla prima visione non l'hai visto, quindi sì lo rivedrei sicuramente con la stessa intensità. Lo consiglio certo a una persona più giovane ma lo consiglio penso dai 6 anni ai 70 a qualcuno che riesce ancora a stupirsi delle piccole cose.
.Una sfumatura in più diciamo. Mh. Okay. Interessante. Quindi, a qualcuno che riesce a stupirsi delle piccole cose. Cosa intendi per questa questa fras
Sì. Eh devi, ehm, dev mi mi v mi verrebbe spontaneo die dire: "Dovresti vedere il film". Ma, ci sono delle scene piccolissime, nei quali nella quale lui, ad esempio ah, va un produttore, ehm, discografico sulla nave. Per registrarlo, per mettere in vendita il suo disco.
Mh. Capito. Oh, oka
E lui e lui mentre suona il disco, passa questa ragazza, che lui la vede da un oblò della nave e praticamente si innamora subito di questa ragazza. E comincia era partito con una melodia in un modo, e comincia cambia totalmente melodia. E mentre questa ragazza si muove, lui cambia musica, e la segue, no, segue ehm, vabbè, ma lì Morricone
Mh-mh. <chuckles> No, beh. <chuckles> Quindi, si chiamano dettagli piccoli, però che ti fanno percepire qualcosa in più.
Sì. Sì, sì. Ma ti dico, lì, Morricone per me ha fatto un'opera enorme. Anche riascoltata adesso, se senti la canzone Novecento di Morricone è da brividi. È bellissima, di una dolce assurda.
Mh. Interessan E ci sono degli altri film con lo stesso attore o con lo stesso produttore, che ti son piaciuti?
Sì. Guarda, eb abbiamo cominciato con dei film italiani. Te ne dico un altro che è This Must Be The Place di Sorrentino. Con Sean Penn. E anche lì, è una storia di crescita personale molto importante. Ehm, Sean Penn sembra il cantante dei Cure. Sì, molto, molto. Mi danno speranza.
Mh. Okay. Quindi a te ti piacciono questi film con crescita personale, sostanzialme Okay. Guarda stato un piacere parlare di questi di questi film di questo film. E sicuramente hai, mhmm, hai davvero messo tanta curiosità in me. Quindi, ehm, si vede che ti piace, ehm, sicuramente ecco, uhm, forse lo riv lo andai a rivedere dopo dopo questa conversazione. Quindi, ti ringrazio.
Guarda, lo andrò a rivedere anch'io. Grazie mille a te, per questa chiacchierata. A presto.